Eee, biz yanındayken olmadı ama belki tek başına yaşamış olabilir ama dediğim gibi hani şey, emm, biraz da o yaş grubu çok da böyle, hani, her şeyi bu zamana kadar becermiş, yapmış ama şu anda bir zayıflık gibi görüyorlar ya böyle şeyleri, o yüzden çok hemen top fark ettiği anda hemen toparlamaya çalışıyor. Eee
Hı hı. Evet. Evet. Kesinlikle anlıyorum. Evet, evet, o k kendi kontrolünü hâlâ elinde tutabileceğine dair güveni var ve planlayarak tekrar yapmaya çalışıyor. Eee, evet.
Aynen öyle. Evet. Kes Kesinlikle öyle ama tabii bu hastalık da hiç belli olmuyor. Bir anda, eee, her şey bambaşka bir, eee, duruma da evrilebiliyor. Dolayısıyla, eee, biz hani bu aşamada uzun yıllar kalmasını, eee, hep diliyoruz. Eee, evet, bakalım neler yaşayacağız, biz de göreceğiz.
Maalesef, maalesef. Umarım. Kesinlikle. Hı hı. Pe evet. Peki, ilacı nasıl şu anda takip ediyorsunuz? 1 tane mi ilacı var? 2 tane eş güdümlü çalışan farklı maddeler olabilir. Eee, kend 1 tane. Hı hı.
1 tane ilacı var. Evet, ona ilk başladığımız zaman, eee, eee, kullanmaya başlamıştı. Sonra dozunu arttırdı doktor fakat o dozu arttığında, eee, babama şey çok, uuu, hü fazla geldi, ağır geldi. Eee, dolayısıyla onu tekrar, eee, yarıma düşürdü, eee, ama şimdi onun yanına 1 tane daha verdi yani bunun dozunu arttırmak yerine. Eee, şu anda evet iki tane, eee, eş güdümlü olarak ilaç birlikte kullanıyor.
Hı hı. Ağır mı geldi? Hımm. Hıı. Düşürdü. Hı hı. Evet, anladım. Peki 1 tanesi bazen, yani Türkiye'de ilaç kullanıyor sanıyorum.
Evet, Türkiye'de ilaç kullanıyor.
Türkiye'de, eee, eğer kullanıyorsa diyecektim, eee, bazı ilaçlar var işte, eee, cildin bir yerine yapıştırılabilen, eee, yapışkan tarzında, aslında o da bir ilaç.
Hı hı. Eee, bu alzheimer için mi? A, bunu bilmiyordum hiç. Eee, çok teşekkür ederim. Eee, Bunu araştıracağım.
Evet, alzheimer için. Şöyle şöy şöyle mesela, eee, ilerleyen durumlarında, eee, hastalar yutma, eee, fonksiyonu çok iyi yapamayabiliyor ya da istemeyebiliyorlar. Bununla karşılaşan ailelerde mesela o, eee, yapışkanı kolunun bir kenarına yapıştırıyor, eee, i bakımını üstlenen kişiler bu şekilde halledilebiliyor.
Hımm. Evet, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tamam, bunu, ııı, çok teşekkür ederim. Eee, araştıracağım, bundan haberim yoktu. <giggles>
Tamam. Müthiş. Çok güzel bir sohbetti. Sağlık diliyorum. Eee, hem sana hem de ailene. Hoşça kal.
Eee, benim için de öyle. Eee, çok teşekkür ediyorum. Hoşça kal, çok teşekkürler.